Sì, sì, sì, ehm, assolutamente. C'era quel mercato famosissimo vicino al Tamigi, che non mi ricordo purtroppo come si chiama; sono una frana con i nomi, ma ed insomma c'era tutta la la struttura dentro, tipo era il verde, insomma, c'era un albero gigante perché era tema di Natale, e lì abbiamo mangiato cioè abbiamo esplorato tutto perché ci interessava vedere. Volevamo prendere qualsiasi cosa, ma ovviamente non ce la facevamo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbia avevamo io ho preso una sorta di cibo venezuelano, una sorta tipo di tacos, non mi ricordo come si chiama, una sorta di panino, okay, comunque non è inglese, era diciamo, mhmm, culturalmente esterno, chiamiamolo così, esotico. La mia ragazza anche lei ha preso qualcosa di questo genere qui, però di preciso non mi ricordo com'era fatto, ma la cosa che abbiamo provato, che cioè che volevamo provare, è che c'era un negozietto, insomma una bancarella di, ehm, frutta esotica. La frutta esotica veramente esotica, che io non l'ho mai vista, m mai sentita in vita mia. E c'era un frutto che era tipo delle dimensioni e della forma poco più di una castagna, in poche parole una castagna gigante, però non era una castagna. Si chiamava: "Frutto pelle di serpente" perché la buccia era di pezzo identico a quella che poteva essere una pelle di serpente, con tanto di scaglie, squame, quel che è. Quindi era bellissimo. E il sap
Mh-mh. Mh-mh. Non fa niente. Okay. Sì. Mh-mh. Eh beh, è giusto. Okay. Mh-mh. Okay, okay. Mh-mh. Mh-mh. Ah, bello! Mh-mh. Ah. Okay. Oh mamma! Ah, okay. Uhm, beh, ha avuto l diciamo il coraggio di assaggiarla nonostante il nome? Okay. Mh-mh.
Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ehm, e devo dire che era un un frutto buonissimo, nel senso dolce, ma un po' asprino allo stesso tempo. Ehm, me lo ricorderò per sempre. Io mi ricordo anche che la prima cosa che ho fatto quando ho assaggiato è stato ridere, perché era divertente. Eh, lo posso dire? Era un frutto divertente da mangiare e da sbucciare anche. <chuckles>
Mh. Mh-mh. Okay. Eh beh, bene, abbastanza, insomma, frizzantino forse come frutto, particolare in questo senso.
Bellissimo. Peccato che non c'è da noi però, vabbè.
Eh beh, eh beh sì, sicuramente. E beh, io volevo ringraziarti per questa carrellata, insomma, di emozioni e, uhm, sorprese e avventure che hai fatto durante il tuo viaggio a Londra. È stato molto divertente per me parlare con te e scoprire tutti i tuoi aneddoti. Quindi grazie.
Guarda, grazie pure a te perché mi sono divertito anch'io tantissimo a parlare, visto che hai fatto delle domande veramente interessanti che mi hanno fatto rivivere con una certa nostalgia questo viaggio a Londra. Quindi a questo punto spero davvero sia di ritornare in un futuro prossimo, sia appunto di risentirti. A presto.